Verdade.
É, também, eh, ficar ficar com o pé atrás quando você vê um preço muito barato, eh, que não corresponde a a média do lugar onde você está indo, eh, geralmente é é scam quando quando o preço é muito barato, eh, ou lugares que não tem foto nenhuma, eh.
Uhum. Uhum, hum. Verdade. Uhum. Uhum. É verdade, tem nesse lugar tinha tudo assim, tudo, tudo estava perfeito, foi sabe o golpe perfeito mesmo, tudo estava lindo, o lugar lindo, e o preço não era assim, era a gente tinha ido há uns meses atrás assim, né, uns 4, 5 meses atrás, a gente tinha feito esse mesmo, eh, itinerário, esse mesmo passeio aí, só que, eh, a gente ficou nesse não nessa casa, mas nesse mesmo complexo, sabe? E deu super certo, por isso que a gente foi novamente ali achando que ali a gente estava seguro, né, e o valor era esse, então o valor eles estavam cobrando realmente caro, sabe?
Uhum. Entendi, entendi. Tá. É tempo, uhum. É, é realmente, eu não sei como é que o o seu marido fez, eh, essa coisa assim, nunca nada é 100%, eh, garantido, mas é se atentar essas essas Red Flags, né, de falta de avaliação, enfim, uma ou quando a pessoa pede pra fazer contato fora da plataforma também. Eh, e se você quiser ser 100% garantido, obviamente tem seus contas, por exemplo, de cozinha, um hotel de alguma rede conhecida, aí não tem realmente nenhum um você sabe o que esperar. Uhum.
É, compensa. Uhum, hum. Garantido, né. Sim. Verdade. Uhum. É verdade. Erro né. É você tem razão. Olha muito obrigada, foi bacana poder aqui falar com você, né, desabafar e você me me ajudou aqui bastante. Valeu viu? Obrigada mesmo agradeço.